باقول لك أنا في مشكلة عندي كده يعني مأثّرة عليَّ بصراحة كنت محتاج أتكلّم معاك فيها يعني وآخُد نصيحتك وكده، أنا دايمًا باحس بالذنب لما آجي آخُد راحة أو فكرة إن أنا آخُد راحة عمومًا دي هي مش أولوية عندي أصلًا، ما بتجيش في بالي خالص، يعني حِتّة إن أنا أرتاح والّا حاجة، لأ باحس إن أنا دايمًا عايز أشوف اللي ورايا، عايز أخلّص، عايز أستثمر في وقتي، يعني أعمل أي حاجة مفيدة، ما باقتنعش في حِتّة إن أنا أرتاح دي حتى لما باجي أرتاح فاهمني، ده ما بيبقاش راحة بالنسبة لي، ده أنا باقعد أفكّر كتير، أحِس بالذنب، أقعُد ألوم في نَفسي، طَب أنا ليه مرتاح، طَب ما أقوم أعمل كذا تبقى حاجة مفيدة هي، طَب أنا خلّصت مثلًا اللي ورايا، طَب ما أقوم أعمل الحاجة دي ت تفيدني في حاجة تانية مثلًا، مستقبلي، فاهم قصدي، فباقعُد بقى ألوم في نَفسي وكده، اللي هو لأ طَب ما أستفيد بالوقت ده، فمش عارف بصراحة إزاي أقلِّل إحساسي بالذنب ده وإن أنا ألوم في نَفسي وكده.
امم. بُصّ، هو طبعًا يعني من الواضح إن أنت بس الفكرة بالنسبة لك إن أنت عندك حِس عالي شوية بالمسؤولية وإن أنت فعلًا بتبقى حاسس بالمسؤولية ب بنسبة كبيرة، فبالتالي ده بيخلّيك طبعًا مش عا لما بتيجي ترتاح وأنت وراك حاجات أو أولويّات كبيرة إنك حاسس بالذنب وإنك مُقصِّر بإنك بترتاح، ف بتبقى مش مرتاح أص أصلًا والموضوع بيبقى ضاغط عليك ودايمًا في دماغك، بس هي دي حاجة تُحترَم عليها جدًا، بس م يعني ما بت ما تبقاش قاس قاسي كده على نَفسك لدرجة كبيرة، يعني الناس كلّها لازم ترتاح وكلّ حد لازم يبقى في فواصِل راحة في حياته. فما تقلقش، إن شاء الله هنشوف آآ طُرُق م عملية تخلّيك حاسس إن أنت مرتاح ومش شاغل دماغك بحاجة وأنت بتاخد أوقات راحتك ونِحِل الموضوع ده إن شاء الله. بس يعني هل الشعور ده دايمًا معاك في كلّ الأوقات لما بتيجي تاخد فيها راحة والّا في أوقات معينة مثلًا، زي مثلًا أوقات هي مثلًا ضغْط شُغل كبير أو مثلًا ضغْط دراسة أو أو وقت إمتحانات أو أيًا كان الموضوع اللي بتعمله، يعني هل ب بيتراوح على حسَب الموقِف والّا ثابت دايمًا في كلّ حاجة؟
أتمنى. لأ هو بيبقى غالبًا في أوقات الدراسة. يعني في الإجازة وكده، لأ الموضوع بيبقى عادي بيبقى أنا مخلّص اللي ورايا، فأنا عارف إن ده وقت أجازة، آآ حتى على فكرة ساعات في وقت الأجازة، باستغلّه إن أنا باخد كورسات والّا حاجة يعني، تزودني وكده، بس ما يبقاش كتير عشان ضغط الكلية وضغط الدراسة وكده، فبالنسبة لي حتى لو ارتحت مش باحسّ بالذنب أوي أو اللوم، يعني أنا كده، كده، ما ع ما وراييش غير الكورس ده يعني. ما فيش شغل ولا حاجة آآ في الدراسة أنا أصلًا يعني لمّا بابتدي الدراسة وكده، بابقى في مصاريف وحاجات بابقى عايزها، فباشتغل شغل أونلاين كfreelance يعني آآ ساعتين، 3 كده في اليوم ممكن يوم آه ويوم لأ، بمزاجي يعني، مش ما فيش حد ما فيش مدير ولا حاجة مستنّيني أخَلّص شغلي يعني الموضوع بيبقى بمزاجي. برضه مع ال الشغل دوّة بيبقى في دراسة، على طول محاضرات باذاكرها، مشاريع، آآ التسليمات بابقى عايز أخلّصها وأسلّمها في الكلية عندي. فدايمًا لمّا آجي آخد وقت راحة حتى لو أنا خلّصت مثلًا جزء كويس في اليوم وعلى نص اليوم بقى عادي يعني، أرتاح شوية، وكده، كده فاضل لي وقت، وأقدر أخلّص لأ باحس إن أنا طَب ما في الوقت ده، طَب ما أستثمر في الوقت دوّة وآخد مثلًا أنا محتاج كورس لغة جدًا، طَب ليه ما ما اذاكرش شوية لغة، طَب ليه ما أذا ما ما ما يعني ما اشتغلتش في الساعة دي أو النُّص ساعة اللي أنا واخدها دي آآ، أنا أولي بالفلوس اللي موجودة مثلًا كfreelance طَب ما أنا متاح ليَّ إن أنا أشتغل، إيه المشكلة يعني؟ فباقعد بقى أحسبها كده وألوم نفسي، طَب ما كنت استفدت بالوقت ده في حاجة تانية، فاهم قصدي؟ فده اللي يعني بيخلّيني أحِس بالذنب وكده.
امم. امم. آه. آه. آه. أيوه. من غير ليه. بالضبط. تمام. بُصّ، هو طبعًا يعني أنا مقدر جدًا إن أنت أهميتك القصوى إن أنت تطور من نفسك، وإن أنت طبعًا بتبقى قلقان على نفسك وخايف على نفسك وعايز دايمًا نفسك في في أحسن حال، وعايز تطور من نفسك لأكبر درجة ولأبعد درجة، فأنا ده أنا مقدر جدًا و ودي يعني صفة محترمة جدًا فيك وتُحترم جدًا فيك حبك للتعلم والتطور، بس ما ما تخليهوش ييجي على نفسك وعلى صحتك، أي حاجة بتعدّي حدودها دايمًا بتقلب آآ بالعكس على صاحبها، بس لو في حاجة لسه يعني شاكك فيها وعايز أحس هي عايز قصدي أفهم منك إيه هي. آآ هل حصل معاك أي موقف سلبي زمان مثلًا بخصوص مثلًا أوقات الراحة زيادة عن اللزوم وأثرت عليك بالسلب في حاجة أو مثلًا ضرتك في حاجة فمن ساعتها وأنت متحفظ جدًا ضد الموضوع ده، والّا لأ هو بس ده مجرد تفكير عندك؟
آه. لا ده هو ده كان مجرد تفكير لا ما حصلش حاجة معينة خلتني إن أنا آخد قرار بكده، أو إن أنا دايمًا عندي موقف كده أو حاجز من ناحية الراحة عمومًا لأ مافيش كده بصراحة أنا ده طبعي من زمان، إن أنا ما باحبش يعني أتنيني قاعد كده لازم أعمل حاجة مفيدة في وقت الراحة بالنسبة لي حتى لو ميت من التعب، يمكن أكون اتأثرت بوالدي يعني أنا والدي برضه يعني لما بيخلص شغله وكده هو شغال موظف عادي فبيبقى 8 ساعات الصبح عادي يخلص الساعة 2:00 م 3:00 م يعني زي ما تيجي، فبيبقى جاي من النوع اللي هو مثلًا يريَّح ساعة والّا حاجة يقوم بقى يشوف يعمل أي حاجة في البيت يخلص مشاوير يخلص طلبات، المهم إن هو مش ما تلاقيهوش قاعد فاضي غير لما هينام أو لو هيتفرج على ساعة هيتفرج على التلفزيون والّا حاجة، المهم إن هو في حاجة بيعملها فاهم قصدي مش قاعد كده، فأنا ممكن أكون اتأثرت بيه إن أنا حابب أبقى زيه أو ده طبعي مثلًا اتطبّعت بطبعه والّا حاجة، فممكن يكون حاجة شكل كده ده اللي بيخليني ما لا دايمًا مش حابب الراحة دايمًا أحب إن أنا أعمل أي حاجة. فده بقى اللي ايه مضايقني بس في وقت بابقى تعبان جدًا أنا مش قادر فبابقى غصبٍ عني لازم أرتاح فبالوق في في الوقت ده بقى أنا بارتاح فعلًا غصبٍ عني بس دماغي بقى شغالة، اللي هو أنت باقعد بقى ألوم في نفسي طب أحس أحسس نفسي بالذنب كنت ممكن أستغل الوقت ده في حاجة تانية طب أنت خلصت طب إيه رأيك لما كنت تخلص كل حاجة بعد كده تبقى ترتاح بعدين في آخر اليوم، ليه ما تعملش كده فاهمني وفكرة إن أنا محتاج الراحة لأن فعلًا دماغي فصلت خلاص ما ينفعش يبقى مذاكرة ورا بعض بس ذهنيًا ما بارتاحش.
آه. امم. آه. تمام. امم. آه. امم. أيوه أيوه. امم، هو عندك وواضح لي ب برضه جدًا إن أنت تأثُّرك بوالدك وطبعًا طبعًا آآ، هِمتُّه ونشاطُه وحيويتُه، وحرصُه على الشغل، و ت وطبعًا مراعاة إن ده الشغل طبعًا إن هي واضح إن هي فعلًا انعَكسِت عليك، فبالتالي إن أنت حابب تبقى زيُه، و حابب تبقى مهتم جدًا بشغلك، وحابب تبقى برضه ت دقيق زيُّه وقوي جدًا في على المستوى العملي، دي حاجة دي تاني حاجة برضه تُحترم فيك، وبرضه ت م طبعًا صح جدًا إن أنت تاخد مثال آآ، يُحترم جدًا و وتتمثّل بيه، آآ، بس يعني إن هل يعني برضه عايز أفهم حاجة، هل أنت ب تقييمك لنفسك، أو مثلًا آآ، رؤيتك لنفسك بتبقى مربوطة بمستواك العلمي مثلًا، أو مستواك ال ال العملي نفسه؟ يعني كل ما بتطوّر نفسك في حاجة أو كُلّ مثلًا بتدرس أكتر، هل بتحس إن أنت كده بتدّي قيمة أكتر لنفسك، وبتحس إن أنت ده اللي بي بيبقى مربوط بيك تقييمك لنفسك؟
هو يعني بصراحة آآ ساعات بيفرق معايا إن أنا وقت امتحانات والّا حاجة لمّا باخد شويّة راحة، فباحس إن أنا لأ هاجيب درجات أعلى، وفعلًا ب بالاقي ده وده بحققه يعني أو تقديري بيكون أعلى فده بيحصل، وبرضه في نفْس الوقت ساعات من كتر الشغل وكده بالاقي نفْسي أصلًا مش مركز برضه أو نتيجة إرهاق على مدار أسبوع والّا شهر بحاله، فالاقي نفْسي برضه مش مركز أوي في الحاجة اللي باعملها، ساعات بقى بيبقى تحصيلي مش كبير مع إنّي شغّال على طول، بس الحاجة اللي هي تخلص في في ساعة مثلًا أو ساعة ونُص ألاقيها خلصت في ساعتين، تلاتة اللي هو ما تاخدش كل ده، بس نتيجة بقى إن أنا مش مركز في إرهاق، ما هو لازم لازم طبعًا أرتاح، بس أنا لأ ضغط، ضغط، ضغط على طول، فساعتها زي ما أنت بتقول كده لأ ما باحسش بقيمة نفْسي، باحس إن لأ، المحصلة مش أحسن حاجة في أوقات شكل دي، فده بقى يعني بيضايقني بصراحة يعني.
إمم. آه. إمم. آه. اهم. أيوه. فعلًا. تمام. آه. هو طبعًا عندك حق، يعني فعلًا لازم تكون دايمًا عند ع توقعاتك لنفسك، بس أنا عندي فكرة حلوة، أنا خدت فكرة كويّسة عن مثلًا تفكير أو أو الطريقة اللي بتبص بيها لنفسك و وبتبص بيها للأمور وإحساسك بالذنب، في فكرة حلوة ممكن تستخدمها وت تلتزم لو التزمت بيها هتحس إن أنت مرتاح جدًا، فكّرت إن أنت مثلًا دلوقتي أنا عندي الأسبوع ده مثلًا محاضرات خلصت هي يعني أنا هاخد ف محاضرات معيّنة، خدت مثلًا محاضرات معيّنة، تمام، وع وعندي مواضيع معيّنة دي اللي هادرسها تمام، آآ فكّرت إن أنت توزع الوقت كويّس؟ يعني إيه؟ يعني أنت مثلًا آآ، آآ أنت بتبقى بتشتغل أو فهم فهمت أسلوبك بيشتغل بطريقة اللي هو أنا هاقعد أذاكر مثلًا و و وأفضل أذاكر، أذاكر، أذاكر لحد ما أخلص اللي ورايا، تمام؟ فبالتالي مف ما بيبقاش في تخطيط في الموضوع، وممكن في وقت كتير بيضيع في النص، فإيه رأيك ما تثبت وقت مثلًا للدراسة، تمام، يس مثلًا 8 ساعات مثلًا تخلي تثبتهم للدراسة، هت وهتحدد فيهم المواضيع اللي أنت هتدرسها وال والسكاشن أس آه أو المحاضرات اللي عليك في خلال الوقت ده، مجرّد إنّك خلصت الوقت ده هتبقى أنت خلصت ال ال ال الجزء المطلوب منّك النهارده، وكل ما تخلص جزء ترتاح بقى، تعمل اللي أنت عايزه، لأن أنت عارف إن أنت على مدار الأسبوع ده أنت هتخلص الجزء الفُلاني، على مدار السنة كلّها هتبقى أنت عارف أصلًا ومرتب نفْسك إن أنت كده كده هتبقى مواكب وكده هتبقى ما فيش حاجة هت هي يعني هتقصر فيها، بس ب أنت منظم وقتك، فهيبقى عندك وقت إن أنت ترتاح وعندك وقت إن أنت تذاكر، وعندك وقت إن أنت تعمل أي حاجة إضافية، إيه رأيك؟
آه. آه. آه. آه. إمم. هو بصراحة هي فكرة كويسة جدًا، يعني أنا فعلًا ما باعملش جدول لنفسي أو أنظَّم وقتي زي ما أنت بتقول أو أقسِّم يعني أهدافي، أخلي في أهداف قريّبة كده بحيث إن أنا حتى لمّا أحققها زي ما أنت بتقول، يبقى أرتاح في الوقت ده، فلأ أنا ما فعلًا ما باعملش كده خالص، أنا دايمًا آآ، خلّصت حاجة باشوف اللي بعدُه حتى لو الحاجات اليومية بتاعتي خلصت، عدد محاضرات معيّنة، ممكن أخُشّ على المحاضرات بتاعة بُكرة، أنت عارف ساعات باقول لنفسي طَب ليه ما أح ما أحضّرش الأسبوع الجاي، اللي هي المحاضرة اللي ما أتشرحتش أصلًا، أنت فاهم قصدي، فده برضه بيجهدني جدًا بصراحة يعني. فالفكرة دي إن أنا أقسّم وقتي وكده، لأ ما ما ما يعني ما جتش في بالي بصراحة إن أنا أعملها، فأنا يعني هاجرّبها كده ممكن فعلًا تجيب معايا نتيجة، ف إمم.
إمم. آه. بالضبط. امم. آه. بالضبط. وفي فكرة برضه تانية حلوة هتساعدك جدًا كمان في إن أنت تقدر تنظّم الموضوع ده، في عندك برامج زي يعني زي to do list وحاجات زي كده، برامج على الكمبيوتر وعلى ال على الموبايل، البرامج دي بتبقى سهلة جدًا إن أنت تساعدك إن أنت تن تنظّم أو وترّتب أولوياتك وتنظّم جداولك، بحيث إن هي تبقى حاجة سهلة معاك موجودة في أي وقت مع مف مع موجودة معاك في ال على الكمبيوتر في البيت ومعاك على الموبايل في أي حتة، فت بحيث إن أنت تعدِّل وتضيف أي حاجة براحتك من عليها، فبالتالي هتلاقي الموضوع سهل أوي، ده هيساعدك في التنظيم وهيساعدك إن أنت دايمًا تعدِّل التاسكات بتاعتك، ودايمًا تبقى مُطّلِع وupdated لأي ح أي تغيير بيحصل، فده طبعًا هيساعدك جدًا معاك.
آه. إمم. آه. إمم. آه. بالضبط فعلًا، معاك حق، أنا برضه ما ما دوّرتش أو ما قابلنيش برنامج زي ده قبل كده، وفعلًا زي ما أنت بتقول كده ده هينظّم أولوياتي، بحيث لو أنا حابب أبدِّل حاجة أو أخلّي حاجة الأول، يعني ممكن برضه يساعدني إن أنا ألتزم، أخلي مثلًا في راحة في النُصّ فبجد البرنامج ده ممكن يفرِق معايا جدًا فعلًا، فبجد دي فكرة كويسة يعني. فشكرًا بجد، كلّها أفكار جميلة جدًا، وأنا هاحاول أطبّقها وأتمنى الموضوع يعني يجيب نتيجة معايا، فشكرًا تاني بجد.
أها. لا، لا ما تشكُرنيش، لا شُكرعلى واجب، وأنا هنا علشان أساعدك في أي وقت.